Mình nghĩ là, ừm, mình mình mình có một cái niềm yêu thích với ẩm thực á, cho nên mình nghĩ, ơ, trải nghiệm mà, gọi là, đáng nhớ nhất đối với mình là khi mà mình tìm ra được những cái món ăn ngon, độc lạ, và như kiểu là nó, ưm, kiểu, món ăn địa phương á. Thì thì thì trước khi mình, ờ, đi tới những cái địa điểm đó thì mình vẫn, ơ, mình có research lên mạng xã hội tìm thử thêm có quán nào, quán nào, chỗ nào, chỗ nào ấy thì mình sẽ đi thử. Ờ. Còn còn bạn còn còn bạn thì sao?
Ừm. Ừm. Ngon. Ừm. Ồ, thú vị nhỉ?